Foi muito difícil.
É mesmo? O que que aconteceu?
Que eu não tive a menor acolhida. Eu não sabi
Em si uhum.
Incrível. Tanto que um
E e você sentiu, eh, não acolhida já desde da entrada, desde a
Desde da entrada no restaurante, eu cheguei, a maioria sentado já.
É mesmo? E o e o e o convite veio de quem? Veio da professora?
De um não, de uma colega lá. Essas que essas colegas que que puxa a turma, sabe, que organiza as coisas.
Sim, sim, sim.
Só que ela estava na porta, me recebeu "Olha, pode subir, vai lá e tal". Quando eu subi
É, interess